Ouais, bah, aux États-Unis, moi, tu vois? C'est ça ce que j'aime. Alors moi, j'adore, heu souvent je vais à Miami.
OK.
Heu, en fait, c'est que chaque État, vraiment, je trouve, est ultra différent de l'autre.
Ouais, la façon dont les gens s'habillent, par exemple?
Ah ouais, même, heu, même de parler, tu en as qui vont avoir des accents. Heu, tu tu t tu as t en fait, tu as <sighs> chaque État pour moi, c'est, heu, une sorte de mini pays.
Mmh. Ouais, ouais, bien sûr ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des États que tu préfères que d'autres?
Bah, moi, j'ai j'ai moi je préfère la la Floride, bah, parce que j'ai un peu, heu, bon, j'ai pas grandi là-bas, mais heu, on va dire, j'ai passé pas mal de temps, heu, à Miami.
Mmh. OK.
Heu, donc, heu, ça va, heu, je parle je parle anglais et cetera, il y a pas de souci. Heu et heu, et après, heu, ouais, non, franchement, heu, moi Miami ça reste une ville que j'apprécie énormément aux États-Unis.
À Miami, j'y suis jamais allé mais, heu, ils ont, heu, ils ont ils sont connus pour, heu, bah, il y a c'est c'est la ville de la ville de de l'équipe de basket là-bas, non?
Ouais. Ouais. Ouais, il y a une ouais les Miami Heat, bien sûr. G grande, grande équipe de basket, et même il y a les Miami Dolphins aussi pour football américain.
Ouais, tu aimes bien le basket? Mmh mh. Moi j'aime j'aime bien le basket.
Ah ouais, basket, ouais, ouais, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa mais heu, mais ouais, non, mais du coup, heu
Est-ce que, heu, quand tu as essayé de de goûter la cuisine locale, heu, à en Floride, tu as rencontré des d des défis ou
Ouais, justement, c'est ce que je <chuckles> c'est ce que j'allais te dire. Bah, en vrai, heu, il y a je trouve, pas trop de cuisine locale à part, heu, en vrai, il y a énormément à Miami d'influence, heu, latine, d'Amérique latine.
Genre Cuba, heu

Bah, surtout si j'ai peut-être l'intention, tu vois, d'y d'en d'y emménager.
Ouais, bien sûr. Ouais, d'avoir la vraie expérience «seule» entre guillemets.
Ouais, je parce que je sais pas, les les voyages de groupe, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve en général, c'est p c'est un peu, heu, ça pas tu peux tu peux il y en a un qui veut vouloir faire ça, un, qui fait ça, tu vois?
Ouais. Bah écoute, heu, alors moi j'ai j'ai fait l'expérience des 2, d'accord. Heu, j'ai vraiment fait l'expérience des deux, c'est-à-dire que j'étais en-en voyage seul l'année dernière. L'année dernière j'étais en voyage au Japon, seul. Et heu, et j'ai fait l'expérience, il y a 2 mois de ça, 2-3 mois, ouais, 2 mois, en décembre, d'y aller avec des gens. Et on était un groupe de 6, dis-toi.
Mmh. Tu y es allé avec des gens? Mmh.
Eh ben, en fait on était t
Ah, c'était quoi la différence?
Bah, alors, les la grosse différence c'est que du coup, bah, quand tu es «seul», entre guillemets, tu tu tu parles à personne, enfin, tu parles à personne, si tu te fais des tu te fais énormément de rencontres. Mais heu, mais c'est vrai que tu as moins quand tu es à l'hôtel, bah, ça y est, il y a plus personne. Et heu et voilà, à la limite tu appelles tu appelles ta famille, tu appelles des amis. <tsk> Heu, alors que quand tu es avec des amis, bah, tu tu vas aller tu vas aller voir dans leur chambre, tu vas rigoler, on sort le soir, heu
Mmh mh. OK.
plein de choses comme ça. Mais mais les 2 expériences franchement, se valent, hein. Franchement je sais pas si toi toi, tu as tu as déjà voyagé seul un peu de temps en temps?
Bah, la majorité du temps, je voyageais seul, oui.
D'accord, OK, donc pour la plupart du temps te tu fais tes tu fais un peu tout, tout seul, quoi.
Ben, après le voyage, tu vois, ça peut être aussi, bon, on sans jouer trop sur les mots, une, heu, une expérience, heu, spirituelle ou culturelle, en mode en mode, ouais, je je je voyage mais genre, heu, je me déplace, je vais habiter quelque part d'autre aussi, tu vois?
C'est ça? Ouais. OK. Ah d'accord ouais, donc toi, tu es plus dans ce sens-là. D'accord, OK, je vois. Mmh OK. OK, je vois, je vois.
Ça m'est arrivé, bah, pas mal de fois, de pas non plus avoir trop, heu, trop, trop d'attache, heu, physique, heu, dans dans la dans l'endroit où j'étais. Du coup, heu, je pouvais déménager en t en 30 minutes, quoi.
Mouais. Mouais, oui, oui, je vois. Ah oui, ah oui, heu mais mais heu, donc toi, c'est donc toi, tu es un peu, heu, nomade? Dans le sens où tu aimes bien tu tu te tu vas un peu à droite, à gauche, tout ça, non?
Bah, après c'est arrivé de façon un peu naturelle, c'est pas toujours un un un choix mais, heu, j'aime bien, heu, du moins quand je trouve un endroit que j'aime bien y rester, hein. Mais, heu, c'est vrai que la bon la vie reste quand même vachement, heu, ça ça re ça tourne beaucoup autour de combien combien tu as de tunes.
D'accord, OK. Bien sûr. Ah, ça ça, je je peux confirmer ouais, c'est sûr.
Du coup, tu vois? J'ai j'ai pas trop de tunes, j'ai pas trop de trucs. Du coup, si j'ai besoin de bouger à la limite, je peux bouger, tu vois?
Ouais, bien sûr. OK, je vois.
Et du coup, heu, ça m'arrivait de de voyager un peu dans d'autres états, aux États-Unis.
Ouais, non, c'est sûr ça tourne beaucoup autour de ça, hein. Ouais.
Pour essayer des états où je sais pas, le le le loyer était moins cher ou aussi la les cultures étaient différentes.
Bien sûr, voir un peu même, heu, même de différentes activités et ceter. Et puis même le truc qui est fou aux États-Unis
Ouais, il y avait des musées par exemple, heu, au à Washington, il y avait beaucoup de musées.